Ada sih kalau, ngomongin trik yang paling simpel ya
Mhm.
coba inget-inget, mmm, kemungkinan terburuk gitu kalau, kita tuh tetep, ikutin kebiasaan hidup yang buruk tadi.
Mhm, oke.
Anggaplah 10 tahun ke depan kita tetap dengan gaya hidup yang sekarang bisa dibilang kurang baik gitu kayak, sering minum-minum manis-manisan gitu terus, eee, gak pernah olahraga misalnya, nah anggaplah 10 tahun ke depan nah, bisa aja banyak penyakit gitu kan terus, iya kemungkinan terburuknya apa kita masuk rumah sakit terus bisa aja kita tuh, eee, ya maaf sih kayak meninggal muda gitu kan karena penyakit tadi gitu kan nah, coba bayang bayangin aja terus gitu kemungkinan terburuknya nah gak mau kan? Nah, makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, mumpung masih sehat belum terlambat, ya mulailah gitu kan karena, kalau kita sakit gitu yang sedih bukan kita aja gitu kan pasti
Woh. Iya, mhm <laughs> Bener. Iya, keluarga bener orang terdekat.
keluarga, temen semua orang yang mencintai kita iya orang terdekat itu pasti sedih juga gitu kan merasa kehilangan gitu, jadi
Mhm. Berarti, kadang tuh rasa takut itu ada manfaatnya sendiri ya?
Iya. Ada manfaatnya bener banget iya makanya Tuhan menciptakan adanya rasa takut tadi gitu, mhm.
Bener. <laughs> Benar bener jadi bisa
Semua ada semua ada tujuannya iya.
Bener bisa di diaplikasikan di aspek manapun di kehidupan ini gitu ya rasa takut itu, bisa juga di memba untuk membangun kebiasaan sehat.
Bener banget bener banget i Bener.

Heeh heeh heeh. Oke, oke. Nah, eee, ada enggak nih eee, misalnya tips kalau mau memulai makan, makanan yang sehat? Tapi, karena kan kita kan eee, sebagian dari kita itu kan sibuk kerja, sibuk sekolah misalnya, tapi masih pengen iya tapi masih pengen eee, makan yang makan atau diet sehat gitu. Ada enggak sih tips and triknya? Buat orang yang sibuk.
Heeh. Mmm. Ya. Ya, mhm, bener banget sih. Heeh. Tips and trik buat orang yang sibuk ya?
Bener.
Ya sama sih aku juga orang yang sibuk kan karena kit eee, kita kan udah dewasa gitu kan, pasti ya punya kesibukan sendiri gitu gitu kan, punya pekerjaan penuh waktu yang harus kita kerjain, gitu kan. Iya jadi aku sih, tips and triknya itu paling, kalau ada waktu buat masak, masak lah sekali banyak gitu, buat porsi berapa hari. Iya terus masukin kulkas gitu kan, emang bisa dibilang membosankan gitu kan makan makanan yang sama mungkin dalam berapa hari ke depan. Tapi ya
Heeh. Bener. Oh, oke. Iya, iya. Membantu tapi ya.
Iya ta tapi setidak setidaknya ini menghemat waktu, iya gitu kan. Jadi ada waktunya, masak banyak gitu kan, makan aja itu sampe berapa hari ke depan.
Iya. Oh bener juga sih, meal prep gitu ya, mempersiapkan makanan untuk seminggu ke depan misalnya, jadi kita bangun tidur, enggak usah mikir lagi hari ini mau makan sehat apa ya karena di kulkas udah ada misalnya. Tinggal hangatin aja, ih seru sih, bermanfaat sih.
Exactly, bener banget, meal prep. Heeh. Iya iya. Bener banget itu udah ada, tinggal hangatin aja. Tapi ini bisa iya, tapi emang bisa sih jadi eee, masalah buat orang yang mungkin agak pemilih dalam makanan gitu, kan enggak bisa makan makanan yang sama setiap harinya gitu, iya, jadi memang ya ada konsekuensinya, heeh benar benar.
Oke, kadang bosen gitu ya. Tapi memang, kadang memang harus ada yang dikorbankan, bener enggak sih? <laughs>
Emang, demi mencapai sesuatu, mencapai tujuan, emang ada bayarannya gitu, ada yang dipertaruhkan, kan gitu. Berat, berat, mhm.
Bener, memang berat gitu ya prosesnya. <tsk> Oke deh, tapi eee, semua tips yang kamu kasih ini sangat bermanfaat banget sih menurut aku ya. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar yang sedang berusaha untuk membangun kebiasaan sehat dari 0 juga. <laughs> Terima kasih banyak ya sudah ngobrol-ngobrol, nanti kita sambung lagi.
Mm Iya. <laughs>